あのですね、あの、まあ、毎年毎年あの、応援してるチームがあるので、そのチームをあの、ずっと応援はしてるんですけど、今年ですね、特に調子が良くて、もうずっとですね、4月始まってからもうずっと見続けていて、まあ、多分テレビでやってるのは、まあ、ううテレビでやってんの少ないんですけど、あの、見ますし、あと、あの、YouTuber で、その、私の好きなチームが日本ハムなんですけど、その日本ハムを応援してる YouTuber が実況をやっていて、もうなんかプロ並みに凄く上手なんですけど、ね、その人の YouTube をまあ、ずっと見てたりとか、まあ、多分なんかかんかで、全部あの、応援してますね。
あ、はいはい。 うん。 うん。 うん。 ああ、はいはい。 ええ。 うん。ああそうなんすね、結構、そのにちゅねっと、日本ハムの球団をまあ、熱心に推し応援してるってこと、だから、ん、日本ハムのファンっていうことでいいですよね？
うん。 うんうんうん。ええ。 そうなんですよね、日ハムファンで、ファイターズファンなんですよね。はん、うん、うーん、前あの、北海でたので、それが大きいんですけど。
ああ。 ああ、ファイターズ、はいはいはい。そのユー うん。 あ、すえっと、その YouTuber の方見てるとおっしゃってたと思うんですけど、その方もその、そのファイターズのその元選手とか、その元選手の方とかなんですか？
そう。 はいはい。 あのね、すっごく詳しいんですけど、野球の経験はその人曰く、ちょっとなんか、あの、はてなっていうん、なるんですけど、その人曰く、2歳まで野球をやってたけど、それからはずっと応援するのに一方だとか言ってたので、まあ、にさいだかおもちゃで遊んでたんですかね？なんかよく分かんないです。はい。
はい。 ああ。 なるほど。ああ、なるほど。その見る見る専門ですごい、その、なるほどね、その日本の野球のリーグとかすごい詳しいっていう、なるほどなるほど。そうん。
見る専門で。でもなんかええええ。うんうんうん。詳しいですね。あの、アメリカの、その、大リーグの実況も実はやっていて、あの、ドジャースのファンなのかな、やっていて、両方やってるんですよね。だから、こう昼夜でやってる時は2回続けて、まあ3時間とか4時間なる時もあるので、凄くなんかへとへとんなってる時もあるんですけど、うん、凄い詳しくて面白いですね。うーん。
ええ。 うんうん。 うん。 うん。